لأ، هو أيًا كان اللي فات، فات، يعني مش بالنسبة لنا إحنا م يعني صعب إن أنت ترجع وتصلّح حاجة، بس أنت ممكن بقى تصلّح في الوقت الحالي، وعلى ما هو قادم، يعني مثلًا لو عندك أولاد، اوعا تفكّر مثلًا إن أنت تظلمهم أو تعنّفهم أكتر من اللازم. خالص.
أيوه. بالضبط مهما أنت مرّيت بيه، مهما أنت مرّيت بالموضوع ده فعلًا.
بس أنت حقيقي حقيقي أنت حاجة وهم حاجة تاني. و ومعاملتك أنت معاهم غير معاملة الناس معاهم، يعني كده، كده الدنيا هتعنّف كده، كده الدنيا هتعلّم.
بالضبط. أيوه.
بس أنت كأب مثلًا لأ، لازم المعاملة تكون ولا ناعمة أوي ولا خِشنة أوي، يعني حاول توسطن الأمور بما عِشته أنت وتوسطن الأمور وتوصّل اللي أنت التجارب الصعبة اللي عدِّت عليك صعبة وصّلها لأولادك بطريقة وسطيّة.